ค่ะ อยากจะให้ช่วยเล่าเหตุการณ์ของพี่อะค่ะที่เคยผ่านมา แล้วมีประสบการณ์แบบเรียนรู้จากความผิดพลาดในชีวิตหน่อยได้ไหมคะ? อยากจะฟังจังเลยค่ะว่า มันเป็นแนวแบบไหน? ค่ะ พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
อ๋อ ได้ครับได้ โอ้โฮ จริง ๆ แล้ว เอ่อ ชีวิตที่เรียกว่ามองย้อนไปที่ผ่านมา ถึงมองว่ามันก็มีทั้งจุดที่ผิดพลาดเนาะ แล้วก็จุดที่สำเร็จ แล้วก็สลับ ๆ กันไป ดังนั้นตรงนี้เนี่ย ถ้าจะแบ่งปันเรื่องความผิดพลาดเนี่ย ผมก็มีค่อนข้างเยอะเลย แล้วก็ได้บทเรียนหลาย ๆ อย่างเลย เอ่อ ถ้าเริ่มจากเอาที่เป็นช่วงวัยเริ่ม เอ่อ ล ใกล้ ๆ ที่จะเรียนจบแล้วเนี่ย มันจะมีตอนหนึ่งที่ประมาณสักมหาวิทยาลัยปี 3 เนี่ยอะครับ ผมต้องเรียน เอ่อ วิชาฝึกงาน ซึ่งหน่วยกิตเนี่ยเยอะมาก ตอนนั้นเนาะ คือถ้าเกิดว่าเราได้เกรดดีวิชานี้เนี่ย มันก็จะฉุดคะแนน GPA ของเราเนี่ยขึ้นได้เยอะเลย หมายความว่ากลายเป็น สาม กว่าอะเกรด
ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ เหมือนผลเฉลี่ยรวมใช่ไหมคะ? อ๋อ ค่ะ
ใช่ ๆ อ่า ซึ่ง อ่า เราเห็นความสำคัญเนาะ เราก็เลยเลือกที่จะไปฝึกงานกับบริษัท ที่รู้จักกัน ที่มีคนรู้จักอยู่ ครับ ซึ่งตอนฝึกงานเนี่ย ก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเนาะ เราก็ทำไปตามเกณฑ์เขา บอกว่า เอ่อ มันก็จะต้องทำ พอร์ต ฝึกงานว่า เราทำผลงานอะไรบ้าง แล้วก็ เอ่อ สุดท้ายแล้วเนี่ย เขาจะให้พี่เลี้ยงของเรา พี่เลี้ยงตอนฝึกงานอะ ก็คือ เอ่อ หัวหน้าใน ในบริษัทหรือในแผนกนั้นน่ะ เป็นคนให้คะแนนเรา
ค่ะ อืม
ซึ่ง เอ่อ เขาก็ใจดีนะ เขาก็ถามว่า "อ้าว เราอยากได้กี่คะแนน เต็ม 100 คะแนนเนี่ย เราอยากได้เท่าไร? เลือกมาได้เลย" ซึ่ง เอ่อ ตรงนี้เนี่ย เราก็มองว่า เออ ด้วยความใจดีของเขา แต่เราก็ไม่อยากให้ดูเหมือนว่าเป็นเด็กเส้น หรือว่าอะไรอย่างงี้ ใช่ไหม เราก็ขอไป เก้าสิบห้า คะแนนเต็ม 100
โอ้โฮ <chuckles> อา ค่ะ อืม โอ้โฮ เกือบจะเต็ม 100% เลยนะคะเนี่ย อา ค่ะ
อา ใช่ ๆ เก้าสิบห้า นี่เราว่าก็เยอะแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ย เออ ซึ่ง เอ่อ เราก็โอเคแล้ว ได้คะแนนมาก็โอเค ทีนี้ก็เอาไปยื่นกับทางมหาวิทยาลัย ใช่ไหมครับ แต่ว่า ความผิดพลาดมันอยู่ตรงที่ว่า พอประกาศเกรดออกมาแล้วเนี่ย วิชาเนี้ยมันเป็นคะแนนที่อิง อิงกลุ่ม ซึ่งเขาจะเอาแต่ละคนเนี่ยมาจัดอันดับกัน แล้วคนที่ได้อันดับสูง ๆ เนี่ย ก็คือจะได้เกรดเอ แล้วก็อะถัดลงมา ทีนี้ปรากฏว่าบริษัทอื่น ๆ เนี่ย ที่เพื่อน ๆ ไปเจอมาเนี่ย เอ่อ พี่เลี้ยงเขาก็ถามแบบนี้เหมือนกันว่าอยากได้กี่คะแนน เพราะแต่ละคนก็ทำผลงานได้ดีใน ในแบบของตัวเอง แล้ว หลาย ๆ คนเนี่ยดันขอมากกว่า 95 แบบว่า 96 98 97 อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ้าว ค่ะ ซึ่ง 95 ของเราที่ดูเยอะไปตอนแรกอะ โอ้โฮ ดูน้อยไปเลยใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ
ครับ ใช่ สุดท้ายแล้วพอมาจัดอันดับกันจริง ๆ กลายเป็นว่า 95 ของเราเนี่ย เอ่อ รั้งท้ายเลย
อืม
ซึ่ง เอ่อ ตรงนี้ผม โอ้โฮ แบบว่าเป็นความผิดพลาดที่แบบเรื่องใหญ่มาก แล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตแบบ อือ ใหญ่โตเลย เพราะว่า เอ่อ สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราได้ ร คะแนนรั้งท้ายเกรดออกมาเป็นเกรดซีในวิชานี้ ซึ่งหน่วยกิตมันเยอะ ทีนี้มันก็เลยทำให้เกรดตอนเรียนจบมาเราเนี่ยไม่ถึง 2.5 เลย ไปฉุดทุกอย่างลงมาหมดเลย เงี้ยครับ เอ่อ อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดที่ใหญ่โตเหมือนกัน
อืม โอ้โฮ ค่ะ แล้วตอนนั้นน่ะค่ะ รู้สึก รู้สึกว่า เหมือนกับว่าเราเนี่ยเคย เคยไปหาความผิดพลาดไหมคะว่า อา เราผิดพลาดจากตรงไหน เราผิดพลาดที่ไม่ได้นัดแนะ หรือไม่ได้ถามเพื่อนหรือเปล่า ว่าถ้าเขาถามเนี่ยเราควรจะเอากี่คะแนนดี อะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะ เพราะว่ามันก็ห่างกันแค่ 5 คะแนนเองนะ คือแบบ ถือว่ามัน มันเยอะ นิดเดียวเองอะค่ะ
ครับ ครับ เออ ครับ ใช่ ใช่ ๆ อ่า ผมมองว่าในความผิดพลาดตรงนี้เนี่ย ก็คือถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ย เราก็ควรที่จะเรียกให้เต็มที่เลย แบบว่าเรามองว่า คือ ใช่ เราไปฝึกงานมาเนี่ย เราก็ทำผลงานเราเต็มที่ ไม่ได้มีที่ติอะไร หัวหน้าก็ไม่ได้ติอะไรเรา ดังนั้นเราก็ควรที่จะขอ 100 ไปเลย ไม่ต้องมาสงสัยในตัวเองอะไรเยอะ แบบเนี้ยครับ เพราะว่าถ้าเกิด อ่า อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเลือก 100 ไปเลยเนี่ย เราก็อาจจะได้เกรดเอ แล้วก็จบมาด้วยคะแนนที่สวยกว่านี้ ซึ่งการที่จบมาแล้วเกรดไม่ ไม่สวยเนี่ย มันส่งผลทำให้เราไม่สามารถทำงานตรงสายได้
เออ เรียก ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไปเลยใช่ไหมคะ? อืม อืม ค่ะ อ๋อ อันนี้พอจะเข้าใจเลยค่ะ เหมือนกับว่าถ้าไปเทียบกับคนอื่นใช่ไหมคะ ถ้าไปเทียบ ค ผลคะแนน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งจะทำให้ดู หนูไม่เข้าใจนะคะ ดูมีคู่แข่งหรือเปล่าที่เขาทำคะแนนได้เยอะกว่าเรา ประมาณนั้น เกี่ยวไหมคะ?
เพราะว่าเวลามัน ครับ เพราะว่าเวลาสมัครงาน ใช่ ใช่ อา ใช่ ๆ ก็คือเราก็จะดูแย่ไปเลยใน ในสายงานนี้ อะไร อย่างเงี้ยครับ ซึ่งมันก็มี มี เรียกว่ามีผลมาก ๆ เลยสำหรับเด็กจบใหม่ อย่างเงี้ยครับ แต่ว่า อ่า ทีนี้เนี่ย เนื่องจากมัน อย่างที่บอกเนาะ ชีวิตมันมีขึ้นมีลง เรา เราพลาดตรงนั้นไป เราก็ได้บทเรียนมา หลังจากนั้นเนี่ย เนื่องจากการที่เราไปทำงานตรงสายไม่ได้ เราก็ต้องหางานสายอื่นที่ ที่เราพอจะมีความสามารถทำได้ เอ่อ โชคดีที่ว่าผมมีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาประมาณหนึ่ง แล้วมันก็มีตำแหน่งงานที่แบบว่าคนละสายกับเราเลยนะ แต่ว่าเขาใช้ ต้องการเด็กจบใหม่ที่ได้ ด ได้เรื่องภาษา ล แล้วก็ทำงานกะได้ แบบว่าเป็นผู้ชาย อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไปสมัคร ซึ่ง เอ่อ มันก็ได้เป็นงานที่ไม่ตรงสาย แต่ว่าได้เงินเดือนดีสำหรับเด็กจบใหม่ ใช่ ๆ
อืม ค่ะ โอ้ เข้าใจเลย อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม โอ้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีใน ในการผิด ผิด ผิดพลาดครั้งแรกเลย ใช่ไหมคะ เหมือนกับว่าพอมัน มันได้เจองานที่รู้สึกว่ามันคือใช่ ใช่พี่อะค่ะ คือเหมือนกับว่างานมันก็วิ่งเข้ามาหาพี่เองใช่ไหมคะ แล้วก็มาถูกจังหวะเสียด้วยใช่ไหมคะ เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเลยใช่ไหมคะ ซึ่งตอนนั้นน่ะพี่คิดว่าพี่รู้สึกยังไง รู้สึกประสบความสำเร็จหรือว่า ร เออ รู้สึกโชคดีแล้วที่ขอ 95 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นมีคิดบ้างไหมคะ?
ครับ ก็ เหมือนก็ อือฮึ จริง ๆ ถ้าย้อนเวลาได้ก็คงจะไม่ ไม่ ไม่เลือก 95 ครับ ก็คงจะเลือก 100 ไปเลยจะดีกว่า เพราะว่าถ้าเกิด เอ่อ ได้เกรดดีด้วย แล้วก็มีความสามารถด้านภาษาด้วย อันนี้ก็อาจจะไปได้ไกลกว่าคนในรุ่นเดียวกันด้วยซ้ำ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันก็ เอ่อ มันก็เหมือนจะปลอบใจตัวเอง แต่อีกแง่หนึ่งคือมันก็ดีจริง ๆ เพราะว่างานที่ได้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้าง เอ่อ อย่างที่บอกไปว่ารายได้สูง สูงกว่าเพื่อน ๆ ในรุ่นเดียวกันที่แบบว่าเป็นงานแรกเด็กจบใหม่ อย่างเงี้ยครับ
อ๋อ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ
ใช่ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีความ อ เอ่อ เรื่อง เรื่องราวอีกมากมายนะ ที่แบบว่าเราไปเจอมา คืออย่างงานแรกที่ทำเนี่ยครับ ด้วยความที่เราเป็นเด็กจบใหม่เนาะ ผมก็เป็นเด็กไฟแรงคนหนึ่ง ใช่ไหม เอ่อ แล้วก็เราก็มีความสามารถด้านอื่นด้วย อย่างพวก เอ่อ ไปเป็นพิธีกร หรืออะไรอย่างเงี้ย คือในแผนกเขาเสนอ ต งานอะไรมา แบบว่าภารกิจเสริม อะไรอย่างเงี้ย เราก็ทำหมดเลย เราก็รับทำหมดเลย เพื่อ
ค่ะ อ๋อ ก็เหมือนกับว่า พี่อะค่ะค่อนข้างที่เป็นคนมีความสามารถหลากหลาย แล้วก็ยังไม่พอ ยังเป็นคนที่แบบว่าสามารถทำได้ทุกอย่าง แล้วก็ยังกล้าแสดงออกอีกใช่ไหมคะเนี่ย โอ้โฮ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษ ความสามารถพิเศษที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ อืม แล้วพี่ใช้ประโยชน์จาก อืม ค่ะ
เออ ใช่ <chuckles> ครับ เออ ก็ เราก็ ครับ เราก็คาดหวังการเลื่อนขั้นด้วยอะเนาะ แบบว่า เอ่อ ถ้าเกิดมีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นตำแหน่ง หรืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็คงจะเลือกเรา เพราะว่าเราก็ทำงานได้หลากหลายนะ อะไรแบบนี้ ทีนี้ เอ่อ เราก็ทำไปประมาณ 3 ปี แล้วก็โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งก็มา ทีนี้เราก็เสนอตัวเองไป แต่ว่า ปรากฏว่ามัน มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นตรงที่ว่า ล มัน มันไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา ผมมองว่ามันเป็นเรื่องวัฒนธรรมอะนะ สุดท้ายเขาดันไปเลือก เอ่อ รุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่เรียกว่าความ ผมมองว่าความสามารถเขาน้อยกว่าเราอะนะ แต่เขาอาวุโสมากกว่าประมาณ 4-5 ปี อะฮะ เพราะว่ามัน
อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ อาจจะเกิดจากความเกรงใจไหมคะ? วัฒนธรรมที่พี่พูด อาจจะเกิดจากความเกรงใจ แล้วก็ ประมาณนี้ไหมคะ?
เออ อ ตำแหน่งที่ขึ้นไปเนี่ยมัน ผมมอง เอ่อ หัวหน้าเขามองว่ามันเป็นตำแหน่งที่จะต้องควบคุมคนเยอะ แล้วถ้าเลือกคนที่อาวุโสน้อยอย่างผมเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งอายุประมาณ 23 24 เองเนี่ย เอ่อ ลูกน้องก็อาจจะไม่ฟัง เขาก็เลยไปเลือกพี่อีกคนหนึ่งที่อายุแบบว่ากำลังจะ 30 แล้ว อะไรอย่างเงี้ย แทน ซึ่ง
อืม อ๋อ ก็เหมือนเลือกคุณวุฒิ ใช่ไหมคะ เลือกอายุแล้วก็ อ่า เขาเรียกว่า เขา เหมือนเขาคิดเผื่อว่า อา ถ้าเป็นเด็กเกินไปจะไม่สามารถควบคุมคนที่โตกว่าได้ ประมาณนั้นหรือเปล่าคะ? ในตอนนั้นน่ะค่ะ อา ค่ะ
วัยวุฒิ ใช่ครับ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
อืม ค่ะ
ครับ ก็ได้ ได้บทเรียนมาเหมือนกันว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย เอ่อ ไม่ใช่ว่าการที่เราจะเสนอตัวทำทุกอย่างแล้วเขาจะ แล้วเขาจะให้เราเป็นคนพิเศษ อะไรอย่างงี้ มัน ก็ เป็นบท เรียน เหมือนกัน <chuckles>
อืม ก็เหมือนกับ ค่ะ อ๋อ ก็ <chuckles> อา อันนี้ก็ถือว่าพูดได้ยากเนาะ เพราะว่าทุกอย่างอะค่ะ บางทีพี่อาจจะแบบทำดีทุกอย่างแล้ว แต่บางทีมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะต้อง มันยังดูไม่เหมาะสม หรือว่ายังดูอาจจะไม่ ไม่ถึงขั้นนั้น อย่าง เงี้ยค่ะ อาจจะยังดูไม่ได้รับความน่าเชื่อถืออะค่ะ เขาก็เลยตัด ตัดในส่วนนี้ไป ทั้ง ๆ ที่พี่น่ะก็คิดว่าพี่นะค่อนข้างที่จะมีความสามารถแล้ว แต่คือมันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนตัดสิทธิ์เอง ใช่ไหมคะ อันนั้นก็เลยเกิดจากความผิดพลาดเลย เอ๊ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พี่เริ่มจากความผิดพลาดครั้งเนี้ย ไปเอาเป็นประสบการณ์ในการที่จะไปเรียนรู้งานใน ในงานใหม่ งานหน้าที่จะมาถึงเนี่ยบ้างไหมคะ?
อ ครับ อะฮะ ครับ ใช่ ก็ เอ่อ ผมก็พยายามจะเรียนรู้อะนะ แต่ทีนี้เนี่ยบางทีเราก็เลือกมากไม่ได้เนาะ คือหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่ง ผมก็ เอ่อ พักร้อนเลย แบบว่าลายาวเลย ไม่ทำอะไรเลยไปประมาณปีหนึ่ง ปีกว่า ๆ ได้ แล้วสุดท้ายพอเงินเก็บหมด เราก็ต้องไปหางานทำแล้ว ตอนนั้นก็อายุประมาณ 24-25 อย่างเงี้ยครับ แล้วก็ เอ่อ ไปได้งานในสถาบันการเงินที่หนึ่ง เป็นแบบว่า แต่เนื่องจากที่เราไม่ได้ตรงสายอะนะ ไม่ตรงสายที่เราทำ เราก็เลยได้ตำแหน่งที่แบบว่าเป็น เอ่อ ฝ่ายดูแลลูกค้า ประมาณนี้ ซึ่ง
อืม โอ้ ค่ะ อืม ก็เหมือนกับว่ามันไม่ตรงจุดเนาะ เหมือนกับเป็นรวม ๆ ภาพรวม อย่างงี้ใช่เปล่าคะ? อา ค่ะ
ใช่ ๆ ใช่ ๆ แต่ว่า เอ่อ เราเลือกทำที่นี่ก็เพราะว่า เอ่อ ด้วยสวัสดิการที่เขาให้เนี่ยค่อนข้างดี ถึงฐานเงินเดือนจะน้อยก็ตาม ผ แบบว่าเงินเดือนเหมือนสตาร์ตใหม่เลย แบบว่าเหมือนเด็กจบใหม่เลย แบบว่าได้ไม่เยอะเท่าไร ทั้งที่เราก็ได้เรื่องภาษาด้วยนะ แต่เขาก็ให้เงินเดือนเราน้อย แต่ว่าทั้งนี้เราก็ เอ่อ ด้วยความที่เงินเก็บเราหมดแล้วอะ ได้ก็ทำไปก่อนแล้วกัน แล้วก็สวัสดิการมันก็ไม่แย่ อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเลือกตกลงทำไป แล้ว เอ่อ เราทำไป มันก็ด้วยความที่เรา ผมมองว่าเราก็เป็นคนมีความสามารถอะ มันก็อดไม่ได้ที่ ที่งาน นอกเหนือจากคนอื่นมันจะเข้ามาหาเรา <chuckles> ปรือ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ก็เหมือนกับว่า เหมือนประมาณว่าทำเกินหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใช่ไหมคะ จะ สื่อประมาณ นั้นใช่ไหมคะ? อืม เนื่องจากพี่เป็นคน ค่ะ
อ ใช่ อา ใช่ ๆ ก็คือหมายถึงว่า บางทีแล้วคนอื่นเขาก็มาขอให้ช่วยนู้นช่วยนี่ อะไรอย่างเงี้ย อย่างหัวหน้าบางทีก็ขอให้ เอ่อ ดูแลลูกค้าบางกลุ่มเป็นพิเศษให้ อะไรอย่างเงี้ย ทั้งที่จริง ๆ แล้ว เอ่อ มันเกินขอบเขตอำนาจเรา ต้องให้หัวหน้าดูแล อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าลูกค้าดันพูดภาษาอังกฤษ หัวหน้าพูดไม่เก่งก็ให้เราคุยแทน อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง เอ่อ เราบังเอิญทำได้ โอเค เราก็ทำทั้งที่ไม่มีรายได้เพิ่มอะไร แต่ว่ามันมาถึง ครับ
อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ แล้ว อืม ที่พี่ทำดี ๆ ไปนั่นน่ะค่ะ พี่รู้สึกว่ามันได้รับการตอบแทนมาที่คุ้น คุ้มค่าที่พี่ทำเกินหน้าที่ไปบ้างไหมคะ ในตอนนั้นน่ะค่ะ?
คือจริง ๆ เนี่ย ผม ผมก็ทำไปประมาณ 2-3 ปี แล้วผมก็คาดหวังว่ามันจะได้แบบว่าเงินเดือนขึ้นเยอะเป็นพิเศษอะนะ แต่จริง ๆ ปรากฏว่ามันก็ขึ้นในเรตทั่ว ๆ ไปเลย ไม่ได้เยอะอะไรมากมาย แล้ว
อืม ค่ะ อ๋อ ไม่ได้พิเศษเลย ค่ะ
ใช่ แล้วจุดเปลี่ยนจริง ๆ ก็คือว่า เอ่อ ในช่วงปีที่ 3 เนี่ย ที่ผมทำเนี่ย เอ่อ ปรากฏว่ามี มีเพื่อนร่วมงานมาใหม่เนาะ จาก จากที่อื่น แล้วเขาอายุเยอะกว่า อายุเยอะกว่าผมหลายปีเลย 4-5 ปีเลย แล้วก็ เอ่อ ทำงานน้อยกว่าผม รับแค่ ดูแลลูกค้าแค่คนไทยอย่างเดียว อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ดูแลต่างชาติ แล้วก็เรียกว่าทำด้านเดียว อย่างเงี้ย ทั้งที่ผมทำแบบหลายด้านเลย อย่างเงี้ยครับ เอ่อ แต่ปรากฏว่าเอามาคุยเรื่องเงินเดือน เขาได้เงินเดือนเยอะกว่า
ค่ะ อืม ค่ะ เฮ้ย ทำไม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พี่รู้สึกยังไงบ้างคะในตอนนั้น รู้สึกผิดหวังไหมคะ?
อืม ครับ เออ ผิดหวัง ใช่ ผมผิดหวังมากเลย แล้วผมก็ว่า อืม มันไม่แฟร์ แล้วทำไมเขาจ่ายตังค์เยอะ ได้ตังค์เยอะกว่า แต่ว่าได้งานน้อยกว่า อะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามัน มันไม่ใช่แล้ว ผมก็เลยเริ่มมองทางอื่นไว้ เอ่อ หลังจากนั้นก็ อันนี้ อันนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นความผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งอะนะ ที่เราก็ได้บทเรียนว่าจริง ๆ อ ย้ำอีกทีหนึ่งว่า เอ่อ อย่าไปทำเกินหน้าที่เยอะกับบางองค์กรเนี่ย เราทำเยอะไปเขาก็ไม่ได้ให้ค่าเรา
อืม ค่ะ ใช่ อ๋อ ก็เหมือนกับว่าทำดี 100 ครั้งก็ไม่ได้ความดี ใช่ไหมคะ ถ้าทำผิดครั้งเดียวเนี่ยก็อาจจะดูยิ่งใหญ่หรือว่าร้ายแรงมาก ๆ เลย ใช่ไหมคะ โอ้ อันนี้หนูพอจะมองภาพออกเลย ทั้ง ๆ ที่ฟังดูแล้วเนี่ยค่ะ พี่ทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจในการทำงานมาก แล้วก็ยังรับทั้งคนไทย ทั้งคนอังกฤษ ซึ่งเรียกได้ว่ามีความสามารถพิเศษ แต่ก็ยังมาแพ้คนที่ทำงานแต่ภาษาไทยได้อย่างเดียวค่ะ โอ้ อันเนี้ยก็น่าจะรู้สึกแบบสะเทือนใจมาก ๆ เลยใช่ไหมคะเนี่ย? แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พี่มีวิธีแบบ ที่จะแบบเริ่มใหม่เลยไหม? คือไปเรียนรู้ที่ใหม่เลย ไปหาที่ใหม่เอาดีกว่า เพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็ดูจะได้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรแล้วอะค่ะ เป็นอย่างงั้นไหมคะ?
อะไรแบบนี้ <chuckles> ใช่ ใช่ครับ เหตุผลคืองั้น ครับ ใช่ ครับ แล้วสุดท้ายผมก็เลยมองทางอื่นเลย เพราะผมมองว่าถ้าทำงานใน เอ่อ ทำงานในไทย เป็นลูกน้องต่อไปเนี่ย เอ่อ วัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ เนี่ย มันก็เรียกว่าไม่เข้ากับเราแล้ว เพราะเขาไม่ได้ให้ค่ากับ เอ่อ ความสามารถโดยตรง เขาดันไปให้ค่ากับความอาวุโส หลังจากนั้นผมก็เลย ได้ ได้บทเรียนว่า เอ่อ เรามาทำอะไรที่ ที่เรา เรียกว่าได้ตามความสามารถตัวเองดีกว่า ผมก็เลยลองมอง ไปมองตลาดทุนตอนนั้น เอ่อ มันมีตลาด Crypto ที่รายได้ค่อนข้าง เอ่อ เรียกว่าเป็นขาขึ้นของตลาดเนาะ ผมก็เลยลองไปลงทุนตรงนั้นดู แล้วก็ปรากฏว่า เอ่อ มันก็เป็นทิศทางที่ดีมากเลย แบบว่าด้วยทุนไม่กี่หมื่น อย่างเงี้ย เราก็ได้รายได้ขึ้นมาเยอะเลย แบบหลายแสนเลย ในเวลาไม่นาน ซึ่ง เอ่อ สุดท้ายผมก็เลยเลือก เอ่อ ใช้เวลาไปกับการลงทุนตรงนี้มากกว่าแทนที่จะทำงานประจำ แล้วก็เลยเลือกออกมาเนี่ยแหละครับ
ค่ะ อา ใช่ อา อืม โอ้โฮ โอ้โฮ ค่ะ ถือว่าพี่มาถูกจุดแล้วค่ะ ไอ้ความผิดพลาดที่พี่เคยผ่านมาน่ะ มันส่งผลให้พี่มีประสบการณ์ แล้วก็ความเข็ม เข้มแข็งมาก ๆ เลย แล้ววันเนี้ยค่ะ เท่าที่ฟังแล้ว คือชีวิตพี่ก็ประสบความสำเร็จไปแล้วมาก ๆ วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มาก ๆ เลยนะคะที่มาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตการทำงานที่อย่างดีมาก ๆ เลยอะค่ะ อา
ครับ ครับ ด้วยความยินดีครับ ย ได้เล่าก็สนุกดีครับ พอไปนึกย้อนเรื่อง เรื่องเก่า ๆ มันก็มีอะไรให้เราเรียนรู้ เยอะ ยังไงขอบคุณมากนะครับที่มารับฟังกันครับ สวัสดีนะครับ
อืม ได้เลยค่ะ ยินดีค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ